ما هو فكرة ما هو أصل دي حاجة ما أقدَرش إن أنا برضه خُد بالك إن أنا أرُوح أقول لواحد صاحبي آآ، تعالَ افتح لي مثلًا مشروع أو ساعدني إن أنا أفتح مشروع، ما هو لو كده، ما هو يفتح لنفسه مثلًا أو حتى الوقت ده، ما هو الوقت ده مهم بالنسبة له، طَب ما هو الوقت ده يستغلّه ويرُوح يفتحه ال يعني <tsk> مش عا أنا ما فكرّتش فيه الصرا آه أنت تقصُد إن إحنا آه لحظة، تقصُد إن إحنا نتشارك مثلًا في فكرة أو بتاع أو يعني واحد ف بالفِكر وواحد بالمال مثلًا وكده يعني ونبدأ مع بعض؟
إمم. باتكلّم في حيث إن أنتم تشجّعوا بعض، يعني أنت أنت، بحيث أنتم تشجّعوا بعض. ممكن. مثلًا، مثلًا. مش دايمًا كلّه بيخُش بحِتّة المال، يعني دايمًا في المال المال والمجهود، المجهود ده مثلًا أنا هاقَف أنا مكانك، لأ يعني ممكن أقَف أنا مكانك وأنا م ابقى ويخصّم ده من ده وشوف ليك كام وعليَّ كام و وبَعد مثلًا سَنَة نبدأ نلِم الأرباح، أبدأ آخُد معاك أرباح، ممكن أشتغل معاك سَنَة ببلاش، بس السنة دي آآ، تدّيني مثلًا اللي يكفّيني أو يمشّيني في بيتي، فاهم الحِتّة دي؟ تدّيني مثلًا اللي اللي يخلّيني آآ آآ أجيب قوت يومي يعني، اللي هو إيه، وبعد كده وبرضه صاحبك مش هييجي عليك يعني آآ، و و وحِتّة إن أنت ت ت ممكن مثلًا فكرة تانية، إن أنت ت ترمي نفسك في جمعيّات، بحيث أنت قُلت إن أنت آآ، حِتّة إن أنت آآ، بتصرِف فلوس كتير و وزوجتك م نفس الكلام، يعني ما عندهاش حِتّة اللي هي اللوم أو اللي هو إيه، بنصرِف ما بنعرفش نحوّش، اقحِم نفسك أو حُط نفسك في حِتّة الجمعيّات.
آه. أنا فكّرتَك إمم. إمم. أنا فهِمت، آه. أيوه. أها. إمم. أنت عارف إمم. هو بصراحة
بحيث إن أنت تبقى مُلزَم. إمم.
إمم، إمم، بصراحة عجبتني الفكرة، أنا افتكرت في الأول تقصُد إنه صاحبي هو اللي يعمل لي، ولكن إحنا نتشارك أعتقد دي هتبقى حلوة أوي وعجبتني، آه آآ، فكرة الجمعيّات، ما مش حاببها أوي لأنه برضه آآ ال في تضخُّم وكده ولكن فكرة حلوة، أنا هاشوف موضوع صاحبي ده أنا أ وأنت بتقول لي كده جه في بالي فكرة أنا هاروح أجرّبها، لازم، لأ ده أنا هاسيبك دلوقتي وأرُوح أجرّبها، وهاجي لك أقول لك لو الدنيا مِشَيت إزاي. شكرًا ليك بصراحة يعني.
لأ، تتشاركوا طبعًا مع بعض أكيد. تمام.